Э-э, ну, я не знаю, я как-то рисовала, знаешь, "на отвали", только для себя и, ну, знаешь, а, "в стол" рисовала. Вот. И
Ну, просто чтобы, ну, для себя там, тетрадь что-то нарисовала, да, оттуда. <chuckles>
Да-да-да, да. Вот я с 9 лет начала и, м, как-то мне казалось, что ну, вот я не смогу с этим добиться чего-либо вообще. Вот. А, и, в принципе, мне не хотелось. Я тогда х у меня тут другие взгляды на жизнь были. Я хотела побольше денег заработать, а значит нужно было идти куда-то учиться вроде как, э, э-э, на программиста. Мне предложили, и я такая: "Ну, всё, иду." <chuckles> Вот я 2 года проучилась на, э-э, на вышмате. Э-э, и, ну, там, э-э, с математика, физика и информатика было. Короче, э, главные предметы, к которым я бы экзамены сдала и могла бы работать вот как раз таки программистом, веб-дизайнером и и типа того, вот. Но я бросила <chuckles> очень быстро, через 2 года обучения.
Не не понравилось, э, что вот как будто душа ни ни ни неправильно лежала, да.
Да, да. Вот мне в какой-то момент стало просто, э, казаться, что это, ну, не моё. Да, мне хотелось вроде бы быть веб-дизайнером, то есть это прикольно. Э, я с лучшей подругой собиралась этим заниматься по жизни, вот. Э, но потом как-то чё-то стало мне <chuckles> очень тоскливо и неинтересно, и скучно. И я подумала: "А зачем оно вообще мне надо?" <chuckles>
Да, как будто вот это, наверно, кто-то тебе вот эту идею, как будто поднёс, да, <sniffs> к тебе к лицу и говорит: "Учись, это будет лучшие годы в твоей жизни!" <chuckles>
Да-да. <chuckles> Да-да. Ну, там просто вот подруга предложила, говорит: "Пошли со мной будешь учиться". Я такая: "Ну, класс, у меня никакого плана на будущее нет, так что, ну, пошли с тобой". Вот. А потом я переехала, и мои родители сказали типа: "Ну, иди вот сюда, потому что программистам платят больше" <chuckles> Я думаю: "Окей, пойду". <chuckles> Вот. И я с братом училась. Он сейчас тоже на программиста учится. Э, продолжает, потому что, ну, ему это интересно, мне не очень. <chuckles> Вот, и потом в какой-то момент, когда я бросила, я опять переехала вот в Германию. И решила: ну, пора начинать заново, <chuckles> мне кажется. В этот раз я не Да-да-да. <chuckles>
М. Да, потому что, ну, что-то не так, да, как будто жизнь ни п не по тому пути пошла.
Да-да. И в этот раз я не повторю своих предыдущих ошибок и пойду вот туда, куда мне лично хочется и нравится. Мгм мгм. <chuckles> Вот, ну, и я я долго не могла понять, что чего именно я хочу. То есть и я сейчас, м, учусь на 2D аниматора. Вот и я очень долго пыталась понять, хочу ли я этого и вообще, чего я хочу? Э, по-моему <chuckles> Ам
Да, слушаешься себя. Правильно. И как ты поняла <chuckles> как ты поняла, вот, э, выявив свои, э, вот, ну, как бы ошибки предыдущие, да, которые ты допустила там при выборе чего-то, что тебе потом не понравилось, как ты определилась, э, с 2D?
<chuckles>

А, ну, например, создать двухминутную анимацию, э, а, под какой-то там звук, например. А, нужно storytelling прописать, а, диалоги прочекать, а, потом анимировать это всё. Ну, то есть это сложность только в том, что время ограничено. То есть, если бы я могла
Как будто надо уметь вот в эти, как будто, границы, да, вот влезть, ну, от попасть, да, и как будто, вот в этот, э Ну, своим временем уметь распределять, да, и, как бы, быстро всё делать, как будто в работе, наверно, так и же и буду требовать.
Да-да. <chuckles> Да-да-да. Да. <chuckles> Да-да. Ну, всегда вот в работе, наверное, в учёбе самое сложное- это, э, дедлайны. А так, э, н ну, может быть, техники мне не хватает, <chuckles> но я уверена, меня этому научат. У меня ещё 3 года впереди. <chuckles> Вот. А, м.
Конечно, конечно, то Всё будет всё будет, но не сразу. <chuckles>
Да-да. <chuckles> Вот, но в целом просто проблема в чём? А, задают много проектов. То есть у тебя есть, а, семестр, и к концу семестра нужно, допустим, сделать 5 проектов. Это нужно 5 анимаций. Вот к какому-то определённому дню нужно их сдать, а потом презентовать, э, и потом получить за них какие-то баллы и оценки. А, и защищать еще их нужно. Ну, короче Вот, э, делать вот эту вот социальную работу, которая меня немножко не устраи Да-да-да. Вот. Но, я рот э
В принципе, всего много, да? <chuckles> То есть получается, вот так вот хобби понемножку превращается в работу и даже в идею работы, да? Потому что щас на этом обучаешься.
Да-да. А, э, там ещё есть, э, такая штука, как практика. То есть на протяжении 3 лет я буду ходить на разные там, не знаю, студии, компании и типа проситься у них поработать пару недель, а, получить какую-то типа, знаешь, прапт практику, опыт в этой работе. А, э, очень удобно, на самом деле. А, я не знаю, есть ли такое, допустим, в Украине? Э, не было такого. А, в Польше, по-моему, тоже, э, но в Германии тут очень распространена эта практика. Э, я не знаю, почему <chuckles> люди до сих пор не додумались так делать везде. А, потому что можно походить, попробовать себя просто во всём, абсолютно во всём. А, и решить для себя, типа, что тебе нравится. И потом уже по этой, <chuckles> по этой дорожке двигаться. Вот. Ам.
Конечно, это не то, что они такую вот, э, практику дают и А ты уже была на какой-нибудь на такой практике или ещё нет?
Мгм.